Ờ, bạn ơi, thực ra là gần đây mình, à, có nhận một cái dự án lớn và khối lượng công việc nó khá là nhiều á. À, và và đôi khi là công việc nó nhiều dẫn đến là việc là mình, à, à, cân bằng giữa cái việc mà công việc với lại cái việc chăm sóc gia đình thì nó nó làm cho mình bị mất cân bằng đó bạn. Và đôi khi nó cảm rất là mệt mỏi, cho nên là, ờ, đôi khi nhiều khi buổi tối mình vẫn phải mang công việc về nhà, và, à, dạo này mình cảm nhận là cái việc mà mình, ờ, lo cho gia đình rồi thì chăm sóc con cái này kia thì nó bị sao nhãng, và nó mất cân bằng, cho nên là mình cũng đang khá là hoang mang đó bạn.
À, rất là tốt nha. Ờ, mình hiểu á. Ừm, mình hiểu nè. Ờ, vậy thì tức là bạn đang cần một số cái lời khuyên, đúng hông? Để mà làm sao cân bằng giữa công việc với lại cái việc chăm sóc gia đình nè. Thì mình thấy là cái việc mà mất cân bằng, à, giữa việc chăm sóc gia đình và công việc thì nó xảy ra rất là bình thường thôi, không phải riêng mình bạn gặp vấn đề đâu, cho nên là bạn đừng có lo lắng quá nha. Ờ, trước khi mà mà cho bạn một số cái lời khuyên á, có lẽ là mình sẽ hỏi thăm bạn một xíu để mà có thể hiểu rõ hơn về cái công việc của bạn nè, về cái tình trạng gia đình của bạn hiện tại như thế nào nè. Thì bạn có sẵn sàng trả lời mình hông?
Ừm, ừm. Ờ, đúng, ờ, đúng rồi bạn. Ừm. Ờ, thì thực ra Ừm. Ừm, ô kê bạn. Ừm, ừm. Ờ, được bạn. Tại vì mình cũng đang, ơ, ờ, cũng muốn, ờ, xem là có một cái lời khuyên tốt, để mình thoát khỏi cái tình trạng này, h để mình áp dụng thử xem là nó có, ờ, hiệu quả và nó tốt hơn không đó bạn. Thì mình sẵn sàng thôi.
Ừm. OK bạn, vậy thì cho mình hỏi á là cái công việc của bạn á, hiện giờ nó có có được cố định hông? Nó có được linh hoạt hông? Hay là bắt buộc á là bạn sẽ phải làm cái dự án đó xuyên suốt và không có được, ờ, chểnh mảng, không có được, ờ, ờ, linh hoạt giờ giấc của bạn?
Ừm, thì thì thực ra là công việc của mình thì nó giờ giấc thì nó khá là linh hoạt. Cho nên là m ờ, cho nên là nhiều khi tức là công việc của mình thì chủ yếu là quản lý theo cái việc là khối lượng công việc thôi. Ví dụ như trong một cái khoảng thời gian 1 tuần hay là 2 tuần gì đó, thì khối lượng công việc nhiêu đây á, thì mình làm sao mình hoàn thành khối lượng công việc đó là là là nó đúng theo cái tiến độ của dự án. Thì, ờ, cái thời gian thì nó khá là linh hoạt, nhưng mà cái khối lượng công việc thì bạn bạn biết là m khi mà mình nhận một cái dự án lớn, thì khối lượng công việc nó khá là nhiều. Ừm, nói chung là những cái ừm, nói chung là những cái cái việc, ừm, lớn, rồi thì nó sẽ có những công việc nhỏ khác, nó xen lẫn, rồi thì nhiều khi nó làm cho mình mất cái, gọi là, cái kế hoạch lúc đầu của mình á. Cho nên là những công việc nó nó nó nhiều quá, nó làm cho mình, gọi là, ờ, nó nó nó cứ rối bời vào trong công việc, và nhiều khi, a, buổi tối về phải làm việc mà đâu đâu đó, nó s tạo cho mình một cái, kiểu là, bị, ờ, quá tải đó mà.
Ừm, mình hiểu! Ờ, rất là nhiều ha. <laughs> Rồi, mình hiểu. À, cái việc mà quá tải trong công việc á, nó cũng khá là bình thường thôi, không phải một mình bạn đâu. Tại vì công việc mà, công việc đâu có thể nói trước đâu, có lúc thì ít, có lúc thì nhiều mà, cái việc quá tải nó là điều bình thường thôi. Thì cho mình hỏi là cái công việc của bạn á, thường bạn sẽ làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Và trong cái thời gian mà hoàn thành dự án như này nè, thì cái thời giờ giấc như vậy nó có thay đổi hông hay là như thế nào vậy bạn?
Ừm, ừm. Ừm, thì công việc của mình này giờ giấc thì cố định, tức là cái giờ giấc, à, nó sẽ cố định theo, ờ, theo cái giờ hành chánh, tức là mình thường bắt đầu lúc 8:00 sáng và đâu đâu đó s đâu đó về khoảng lúc 5:00 chiều. Thì, à, bình bình thường cái thời gian biểu là như vậy và thường là mình ừm, thường là mình sẽ cố gắng là mình hoàn thành công việc trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà đôi khi mà chẳng hạn như cái thời gian này mình làm dự án lớn ấy thì rất là nhiều công việc liên quan đến, gọi là, kế hoạch thì rồi cứ báo cáo giấy tờ này kia á, thì nó làm cho mình, gọi là, cái khối khối lượng công việc nó nhiều lên đó bạn. Thì, ờ, nó đâu đó nó sẽ ảnh hưởng cái quỹ thời gian, cái thời gian biểu của mình từ 8:00 đến 5:00 chiều vậy đó. Thì mình không thể làm hết cái khoảng thời gian đó, ờ, hết công việc trong cái khoảng thời gian đó. Cho nên là, à, đâu đó nó cũng s sẽ sẽ bị bị quá tải.
Ừm. Ờ. Khá là thoải mái ha. Ờ, mình hiểu nè. À. Vậy thì công việc của bạn dạo này thì cói có một cái dự án lớn á, thành ra là công việc của bạn nó hơi bị quá tải, ờ, dẫn đến một cái việc á là cái giờ giấc của bạn nó không có được cố định như hồi trước nữa. Thay vì năm giờ bạn về thì có thể bạn sẽ phải tăng ca thêm vài tiếng nữa để mà có thể hoàn thành cái công việc của mình nè, bởi vì khối lượng nó quá lớn. Thì cái điều đó nó là cái điều, ờ, đúng thôi mà, hông sao hết, tại vì cái công việc mà đâu có nói trước được, đúng hông? À, vậy thì cho mình hỏi á là, ờ, cái việc mà bạn thường làm ở nhà á, như là chăm sóc gia đình á, thì cụ thể nó có tốn thời gian hông? Hoặc là bạn làm những cái công việc nào hàng ngày ở nhà, để mà có thể phụ giúp cho gia đình nè? Ờ, và đặc biệt á, những việc đó nó có tốn thời gian của bạn nhiều hông?
Đúng rồi bạn. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, thì thực ra là trước đây á là, ờ, công việc của mình thì nó khá là, gọi là, ổn định, tức là nó sẽ cứ bình bình vậy đó, tức là gi giống như mình nói hồi nãy là 8:00 sáng mình, à, vào làm thì, à, 5:00 chiều mình về. Thì sau khi mình về thì mình có thể là bình thường mình sẽ đi đón con về, thì sau đó là, ờ, mình sẽ ở nhà, bà xã mình cũng đi làm về và đi chợ búa này kia, rồi ha nấu cơm, rồi chiều tối, a, thì, a, hai vợ chồng cả nhà ăn cơm, rồi thì buổi tối thì vẫn dành thời gian để dạy con học rồi này kia. Gia đình đúng rồi, thì nó cứ bình bình vậy đó, nhưng mà thời gian này thì nó nó sẽ bị thay đổi một chút, nhiều khi mình sẽ không về sớm mình đón con được. Cho nên là cái công việc đó phải nhờ bà xã thì cũng phải là, à, vừa đi làm về đi chợ, đón con, nấu cơm, thì buổi tối nhiều khi mình cũng không có, ưm, thời gian ăn cơm với gia đình, nó cũng lại, gọi là, nhanh, chớp nhoáng này kia. Cũng không có thời gian nhiều hỏi han con cái này kia thì nhiều khi mình thấy nó có thể là nó bận bịu và nó mất cân bằng trong cái thời gian đoạn này.
Ừm. À, rất là vui vẻ ha. <chuckles> Quá là bận luôn á. Ừm, mình hiểu cái vấn đề của bạn nè, tại vì bạn, à, đang khá là bận với công việc cho nên thành ra những cái việc, à, chăm sóc như là đón con, hoặc là chăm sóc con, hoặc là phụ vợ nấu ăn, hoặc là ngồi ăn chung với gia đình nè, thì nó hơi khó v đối với bạn thời gian lúc này ha. Vậy thì hông biết á là khó như vậy á, thì, à, bạn có nhờ đến cái sự hỗ trợ từ bên ngoài hông? Giống như là, bạn nhờ những cái dịch vụ bên ngoài giống như là đi đón con, ơ, giùm nè, hoặc là cũng có một số dịch vụ á, gọi là, người giúp việc á, thì bạn trong cái thời gian bận bịu như thế này nè, bạn có sử dụng những cái dịch vụ như vậy hông?
Đúng rồi bạn. Ừm. Ừm, ừm, à, đúng rồi. À, thì hiện tại thì mình cũng chưa có tức là mình đang có, ừm, suy nghĩ đến một có vài hướng nhưng mà mình cũng chưa chắc là mình có nên sử dụng hay không á. Thì giống như, ờ, giống như bạn nói là có có thể là, ờ, thuê những người đón con hay này kia, thì hoặc hoặc là một số những cái giải pháp mình cũng đang suy nghĩ tới nhưng mình đang khá là phân vân ấy, thì nó ảnh hưởng những cái huệ hệ lụy khác nhau ấy. Thì, ờ, có thể là nó sẽ ví dụ như chẳng hạn như thuê người ngoài thì có thể là mình sẽ lo lắng cho con này kia, cái độ an toàn các kiểu thì nó không được như như mình tự làm. Ờ, thì với nại với lại vấn đề thứ hai nữa là ví dụ như là mình thì có thể là nhờ bà ngoại, bà nội thì qua cũng hỗ trợ thì cũng có đó, nhưng mà cái việc mà nhờ vả nhiều như vậy thì mình cũng thấy là nó cũng, a, hơi ngại đấy và nó cũng giống kiểu nó mang cái tâm lý không tốt. Nói chung là mình cảm thấy là nó nó, kiểu, làm phiền nên như vậy mình cảm thấy nó không có được tốt lắm đó bạn.
À, chưa vó chắc ha. Ừm, đúng rồi nè. Đúng rồi nè. Hơi ngại, đúng hông? Ừm. <laughs> À, rồi, ô kê, vậy thì bạn đang cảm thấy hơi phiền, à, và đôi khi là chưa có tin tưởng vào những cái dịch vụ hỗ trợ bên ngoài á. Ờ, vậy thì á, khi mà bạn không có sử dụng những dịch vụ như vậy, và không có được, à, sự hỗ trợ từ bên ngoài như vậy á, thì, ờ, chắc là bạn cũng cảm thấy khá là căng thẳng ha. Thì đối với bạn á, thì cảm xúc hiện tại của bạn như nào? Bạn có thấy căng thẳng, hay là, ờ, ờ, bạn, à, đưa ra một cái lựa chọn giữa tiền bạc và cảm xúc á, thì bạn có cảm thấy là nó không có được thoải mái hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thì mình đó thì đó, đó là mình nói là, tức là, mình đang cảm thấy là khá là căng thẳng. Tức là công việc thì bị quá tải và cảm thấy là nó bị mất cân bằng, và, ờ, mình, ờ, đang cố gắng để mình, à, giống kiểu là, làm sao mà hoàn thành công việc tốt nhất có thể để mà giảm thiểu cái việc mà, ờ, bị quá tải trong công việc. Tức là mình cũng đang, a, có một số cái kế hoạch để mà, à, giống kiểu là, ừm, kế hoạch lại công việc đó bạn, à, và ừm, và làm sao cho nó cân bằng, nhưng mà mình cũng thấy là nó cũng cũng chưa có được giúp ích được nhiều lắm á. Cho nên là mình cũng đang tìm kiếm một số những cái lời khuyên làm sao để mà cho nó, giống kiểu là, hạn chế về cái việc mà mang công việc về nhà, rồi cái việc mà quá tải như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng ảnh hưởng tới vợ con, gia đình, nhiều khi nó còn sẽ không ờ, nó sẽ tạo ra một cái hệ lụy không có tốt đó bạn.
Ừm. Rồi, mình hiểu nè. À, không sao đâu bạn, căng thẳng nhất thời thôi. Nhưng mà mình nghĩ á bạn đang, a chỉ đang, a, bị mất cân bằng một xíu thôi, giữa công việc và cái việc chăm sóc gia đình thôi. Tại vì mình, à, nghe bạn chia sẻ xong á thì mình cảm thấy á là bạn là một con người rất là tận tâm cho công việc nè, và đôi khi á là công việc của bạn nó không có được giờ giấc nó ổn định nữa, tại vì, à, bạn đang phải làm một cái dự án rất là lớn nè, và phải dành nhiều thời gian cho công việc nè, thành ra á cái việc mà chăm sóc gia đình á, nó lại bị mất thời gian đi, nó không có nhiều thời gian để mà chăm sóc gia đình nữa. Ờ, từ đó dẫn đến cái việc là bạn đang bị căng thẳng một xíu nè, và nhiều khi bạn cũng, a, hơi mất, a, niềm vui ở gia đình một xíu với lại người vợ nè, và không có nhiều cái thời gian để mà chăm sóc cho con, chơi với con nè. À, mình rất là thấy thương bạn luôn đó nha, nhưng mà cái điều đó thì nó cũng là bình thường thôi à, nó hông phải vấn đề gì nó quá khó đâu. Mình á thì mình sẽ có một cái vài lời khuyên để mà hỗ trợ cho bạn á. Thì cái lời khuyên đầu tiên á, đó là bạn, à, làm sao bạn cố gắng á, cố gắng phân biệt được nha, à, cái việc nào là cái việc ưu tiên nha, và đặt cái ranh giới giữa cái việc ưu tiên và cái việc mà chưa cần thiết lắm á. Thì có thể xác định cái việc nào mà cái việc quan trọng đối với bạn nè, tại vì bây giờ cái dự án lớn thì mình nghĩ là khá là quan trọng đối với bạn á, cho nên á là bạn cũng có thể bỏ thêm một chút thời gian dành cho nó 1-2 tiếng thôi. Nhưng mà á cái việc chăm sóc gia đình nó cũng quan trọng hông kém nha, thì bạn hãy, a, nhìn nhận á, cái việc chăm sóc gia đình nào là cần thiết lúc này và mình có thể hỗ trợ cái việc đó cho vợ mình. Ví dụ như cái việc đón con, chăm sóc con này, có lẽ là không có thể bỏ được đâu, đúng hông? Tại vì, ờ, con của mình mà, cố gắng á làm sao bạn, à, à, tối ưu nó nha, và, à, phải đặt vấn đề cái việc nào quan trọng, và bạn hãy, a, làm cái việc đó trước nha. Bạn có bao giờ là bạn, ờ, thử, ờ, tới giờ đón con mà bạn bỏ, ngắt công việc và bạn đi đón con chưa, hay là bạn vẫn, a, a, làm công việc và bạn phải nhờ tới người khác á để đi đón?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ưm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ưm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, thì thường là ừm, tức là như mình nói là thường là mình sẽ là người đi đón con vào buổi chiều á, thì đôi khi là chẳng hạn bây giờ mình công việc khá nhiều thì mình lại cũng phải nhờ bà xã. Thì đôi khi mà bà xã lại cũng kẹt công chuyện nữa, tại vì bà xã cũng phải đi làm mà, nhiều khi kẹt công chuyện lại không đón con được á, thì, ờ, nhiều khi mình vẫn phải căn công việc, mình tranh thủ mình chạy về đón con xong mình có thể mình ở nhà mình làm tiếp. Đó nhưng nhưng mà nhưng mà những cái lần như vậy, ờ, những lần như vậy thì nó tạo cho mình một cái, giống như, kiểu là, nó hơi bị ì cuốn vào cái guồng quay mà nó hơi bị quá tải á, cho nên là là cảm thấy nó hơi mệt mỏi. Cho nên là chắc là mình chắc mình cũng phải xem xét lại một số cái giải pháp, có thể là nhờ bà ngoại, ông bà nội gì đó hay ờ, sau đó có thể để mình sẽ cân nhắc lại xem như thế nào.
Ừm. Hờ, rất là cực ha. Rồi mình mình hiểu nè. À, không sao đâu bạn, nếu mà cách đó nó hơi khó đối với bạn á, thì, à, có một cái cách nữa đó là bạn, à, hãy, á, quản lý cái thời gian công việc của bạn nó hiệu quả hơn một xíu nha. Tức là thay vì bạn làm một cái cục công việc lớn ở một cái dự án lớn như vậy á, thì bạn, à, có thể chia nhỏ nó ra. Ví dụ hôm nay bạn đặt mục tiêu, a, nó vừa tầm với bạn thôi, thì bạn sẽ hoàn thành nó trong, a, bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, trước cái giờ mà bạn cần phải đi đón con ấy. Thì cố gắng chia nhỏ nó ra để bạn có thể là, ừ, quản quản lý nó tốt hơn nha, để mà không có bị xen lẫn cái giờ làm việc và cái giờ chăm sóc gia đình nè. Nó giúp ích cho bạn rất là nhiều trong cái việc mà có thể phân định rõ ràng cái việc mà đi làm và cái việc chăm sóc cho gia đình đó nha. Vậy thì bạn có bao giờ bạn tự bạn lập kế hoạch là trong cái ngày hôm nay của tôi nè, tôi sẽ làm bằng này công việc, và tiến độ đó nó sẽ diễn ra trong vòng bao nhiêu tiếng, và nó sẽ kết thúc vào cái giờ hết giờ làm việc của tôi đúng giờ hông? Có bao giờ bạn lập kế hoạch cho mình chưa?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, t thì thực ra là vào mỗi dự án lớn này kia hoặc là khi nào v vào việc là mình lúc nào mình có một kế hoạch rất là, à, chi tiết. À, mình nghĩ là cái đợt này dự án lớn, ơ, quá nhiều việc chồng chất lẫn nhau á, thì có thể là đôi khi là cái kế hoạch của mình nó chưa được cái chi tiết chi tiết đầy đủ á, để mà mình có thể ờ, mình có thể là sắp xếp cái thời gian của mình làm sao cho nó hợp lý á. Mình sẽ cân nhắc cái cái cái lời khuyên của bạn về cái việc mà mình sẽ xem xét lại cái cái việc mà quản lý công việc của mình như thế nào. Có thể là mình sẽ đề xuất cần thêm người hay là gì đó. OK, mình thấy là cũng khá là hay.
Ừm. Ừ, nó hơi quá tải ha. OK, vậy á th à, vậy thì còn một cái cách cách nữa là bạn có thể nhờ đến sự, à, à, hỗ trợ từ người thân nha. Tại vì bạn cũng đang khá bận với cái công việc á, và cũng không có thể bỏ được nó nè, thành ra là nó hơi quá tải đối với bạn. Thì có thể á là bạn, à, có thể gạt bỏ cái sự ngại ngùng của bạn đối với lại người thân đi, thì mình nghĩ là ông bà thì cũng rất là thích khi mà đi đón cháu thôi mà. Cho nên á là bạn hãy mở lời và chia sẻ cùng ông bà, để ông bà có thể hỗ trợ bạn trong cái việc mà như là chăm sóc cho cháu nè, à là "Đ đi đón cháu giúp cho con, trong những cái ngày mà con đang bận nè." Mình nghĩ là ông bà của bạn cũng rất là thích đó.
Ừm. Ừm, ừm. À, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ô kê, mình cũng, a, à, rất là cảm ơn bạn về những cái, gọi là, lời khuyên rất là hữu bổ ích của bạn và mình sẽ xem xét để xem để làm sao mà nhất là cân bằng lại cái công việc của mình. Và thứ hai là có thể là nhờ sự sự trợ giúp của gia đình thì nó cũng là cái tốt. OK, mình rất cảm ơn bạn về những cái lời khuyên hôm nay nhé bạn.
À, hông có gì đâu nè. Nếu mà bạn cảm thấy bạn cần cân bằng hơn á, thì bạn cứ hỏi mình nha, mình sẽ đưa ra một số lời khuyên có thể là có ích cho bạn á. À, chào bạn nha.
Chào bạn, bye.